Sì.
E quindi questo, ovviamente, ha portato al fatto che io prendessi diverse decisioni, uhm, solo perché sapevo che era quello che voleva lei. Esatto. Oppure quando facevo cose che sapevo che a lei non sarebbero piaciute, semplicemente non gliele dicevo, mentivo; ma non ti parlo da ragazzina che, vabbè, ci sta quasi nelle dinamiche normali, no, da adolescente con la mamma che le nascondi le cose. No, no, ti parlo da adulta anche verso i 30 anni cioè adu bella grande e vaccinata.
Perché mi a lei? Sì? Mh-mh. Sì. Eh, quello capita sempre spesso, ecco. Quindi, diciamo che non è che avevi paura, però magari avevi demo timore che non appoggiasse le tue idee.
Sì, diciamo che io avevo nella mia testa questa cosa che, se non non <smacks lips> se n ecco se non rispondo alle sue aspettative
Mh-mh.
ehm, lei, sì, ba n non non me lo dicevo, perché è un po' una cosa da bambina, però era sicuramente: "Lei non mi vorrà più bene."
Diciamo si offendeva. Però mhmm.
Eh sì. Sì anche perché lei era molto cioè s faceva capire cosa pensava, eh, non è che era timida sul punto di vista, cioè lei c cosa cosa aveva in mente per me, per il mio futuro, cosa voleva, cioè noi
<chuckles> Quindi diciamo che, mettiamola così, avevi più paura te di quello che, mhmm diciamo di ferirla.
Sì. Sì diciamo che lei, anche quando litigavamo, a delle volte mi ha detto davvero le peggio cose che se glielo dicessi adesso, a distanza di anni, mi direbbe: "No, io non l'ho mai detto questa cosa." "Sì, mamma l'hai detta questa cosa." Io invece mi fa mi facevo molti più scrupoli, no, nel prima di dire proprio la c la cattiveria che ti passa, no? Quando litighi con qualcuno e sei molto arrabbiato, spesso per la testa ti passano le peggio cattiverie, ma magari le selezioni.
<chuckles> <chuckles> Sei rancorosa. Ecco. Mhmm, poi dici sì mhmm, sì, dici talmente tante cose che alcune volte neanche te lo ricordi però.
Eh. Eh sì, dal proprio po ti va il s poi sai come dire, ti va il sangue alla testa, non più niente. E quindi con mia madre questa storia del non ferirla così, per anni è stata un problema. Quando poi ho deciso un po' perché sono andata in analisi, un po' perché semplicemente a un certo punto uno deve crescere, deve tagliare il cordone ombelicale; cioè son stati conflitti che sono durati non dico anni, ma insomma quasi 1 annetto intero.
Sì. Mh-mh. Certo.